Gün içinde tabii irili ufaklı bir sürü, eee, karar vermek gerekiyor ama ben galiba bu kararlarda artık çok, eee, böyle, düşünmeye başladım. Çünkü en ufak bir karar aslında gün içindeki bir sürü zinciri, eee, farklı bir noktaya götürebiliyor. Bir zinciri kopartabiliyor gibi. Böyle, biraz sanki farkındalık seviyem arttıkça, böyle, önceliklerimi, kararlarımı vermekte çok karar eee, kararsız kalmaya başladım. Mesela evet, o gün, eee, işle ilgilenmem gerekiyor. Tabii, eee, bu benim geçim kaynağım, çok önemli bir şey ama, eee, yaşadığım yerin de temiz olmasını istiyorum. Bu da benim, eee, barınma haklarımın içinde olan bir şey olduğuna inanıyorum. Ama mesela buna karar vermek beni o kadar kararsız bırakıyor ki yani, evet, temizlik çok önemli, aynı zamanda hijyen ama mesela işe gitmem lazım, işle uğraşmam lazım, e bu da çünkü benim geçim kaynağım gibi. Eee, sürekli, böyle, irili ufaklı ya da akşam ne pişirsem falan gibi, eee, sürekli, böyle, bir şey durumu var, karar verememe durumum var. Öncelik de belirleyememe durumum var. Bununla ilgili bir seninle konuşmak istedim, varsa tavsiyen, eee, senden tavsiyelerini almak istedim.
Tabii. Hımm. Doğru. Tabii. Haklısın. Eve Anladım. Elbette, elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Şimdi, “Çok haklısın,” dedin ya, böyle, gün içerisinde irili ufaklı kararlar, eee, almam gerekiyor. Bu, her insanın aslında yaşadığı bir şey. Yani, sabah kalktığı andan itibaren, uyandığı andan itibaren insan, hani, eee, “Önce su mu içeyim, dişimi mi fırçalayayım?” gibi, aslında çok basit gi görünen ama, eee, zihnini sürekli çalıştıran, yoran yüzlerce karar alıyor, eee, büyük olasılıkla gün içerisinde. İşte, bazen de bunlar aslında günün büyük bir kısmını, eee, kapsayan kararlar da olabiliyor. Tam senin dediğin gibi, “Çalı çalışayım mı, işe mi gideyim, işimin başına mı oturayım, yoksa önce evi mi temizleyeyim? Eee, hangisini yapmalıyım, zamanı nasıl yönetmeliyim?” diye. Tam da bu noktada, aslında, biraz günlük rutini nasıl oluşturduğunu, zaman yönetimini nasıl yaptığını merak ettim ben. Mesela, 1 günlük rutinini anlatır mısın? Böyle, biraz da aldığın kararlarla birlikte, yani, sabah kalktın, ilk verdiğin karar ne, mesela, normalde?
Evet. Doğru. Hı hı. Tabii. Eee, şöyle, benim 1 günlük, üüü, rutin, “Şu saatte uyudum, şu saatte uyandım.” yok ama ortalama o olarak konuşuyorum. Ortalama saat, eee, 10.00 gibi uyanıyorum, ııı, bu aralar. Eee, 10.00'da uyanıyorum. Saat işte 10.30'a kadar uyanıyorum, eee, ya, açılıyorum, yataktan çıkmaya çalışıyorum vs. Eee, ve telefona bakmakla ilgili bir karar vermem gerekiyor. Çünkü, yani, ya telefona bakacağım, o, eee, işte, e-postalarımı kontrol edeceğim, eee, ondan sonra, iii, kimden ne mesaj gelmiş, yani, güne nasıl başlamam gerekiyor, günün ruh hâline aslında biraz telefona, eee, bakarak karar vermem gerekiyor. Bu da benim için bir karar aslında. Daha sonrasında yataktan kalkıyorum, hemen ufaktan bir kişisel bakımımı hallediyorum. Ondan sonra, eee, işte, asıl karar başlıyor. En, iii, herhâlde günün kritik kararı burada. O noktada, “Bilgisayarın başına mı oturmalıyım, yani, işimle ilgilenmeli miyim?” Çünkü ben, eee, ticaretle uğraşıyorum, eee, ve internet üzerinden ticaret yapıyorum, eee, ama ofisim de var aynı şekilde. Ofisten de bunu yapabilirim, evden de bunu yapabilirim. Yani, ya evde bunu, mesela, kontrol edip yola çıkıp ofisime varacağım ya da, eee, sadece evde olacağım o gün ya da hiçbir şeye, eee, bakmadan toparlanıp evden çıkacağım. Bu, birinci kararım, en çok zorlandığım. Daha sonrasında da, eee, diyelim ki ofise gittim ya da evdeyim, hiç fark etmez, günün ortasında, yani, saat öğlen 1.00 civarı da 2.00 civarında bir spora gidip gitmeme durumum var. Ağırlık antrenmanıyla ilgileniyorum şu aralar ve, eee, bu da benim için bir karar, yani, “İşi bırakayım mı, bırakmayayım mı?” gibi. Ondan sonrasında aslında çok da şey bir şeyim yok. Akşam saatlerine kadar böyle karar vermem gereken bir durumla, eee, galiba, karşılaşmıyorum. Ha, tabii, öğünlerimde ne yiyeceğim kısmı var, onu atladım, çok pardon. Akşam olduğunda da, eyvah, asıl senaryo burada. Şimdi, akşam dinlenmek istiyorum, arkadaşlarımla buluşmak istiyorum, yemek yapmak istiyorum, yemek yemek istiyorum, temizlik yapmak istiyorum ve yarının planını oluşturmak istiyorum. Bir de, iii, kendine bakmayı seven bir kadın olarak, kendine zaman ayırıp böyle, hani, hem sakinleşip hem de böyle kişisel bakım günü yapmak istiyorum ama bu 7 taneyi aynı anda taşımak, yani, 1 kolda 2 karpuz taşınmaz, ben, eee, 7 karpuz taşımaya çalışıyorum, bu çok zor. Eee, en, eee, ciddi kararım galiba akşam oluyor, evet.
Evet. Hı hı. Güzel. Evet. Peki. Mutlaka. Evet. Anladım. Hımm. Evet. Tamam. Evet. Evet. <chuckles> Hımm. Mutlaka. Hımm. Çok güzel. Evet. Anladım. Şimdi, böyle yoğun bir günden bahsediyorsun aslında. Bir yandan da şeyi duydum, yani, aynı günün içerisine, hani, öğünler tabii ki zorunlu, eee, beslenme, eee, ama aynı günün içerisine çok fazla şey sığdırmaya çalıştığını da duydum bu anlattıklarından. Dolayısıyla, bunların hepsini tek bir günde yapmak aslında sadece senin için değil, pek çok insan için zorlayıcı olabilir. Burada şeyi duydum ama senin, eee, söylediklerinden, yani, bir şekilde gün içerisinde çalışman gereken bir zaman dilimi var. Spor yapman gereken bir zaman dilimi var, zorunlu aslında. Eee, sosyalleşme ihtiyacın var, bir de kendine ayırmak istediğin zaman var. Şimdi, bü bunları, yani, her gün evi temizlemek zorunda değilsin, eee, öte yandan ama her gün spor yapmak isteyebilirsin. Eee, her gün arkadaşlarınla görüşmeyebilirsin ama her akşam en azından bir saat kendine ayırmak istediğin zaman olabilir. Şimdi, bütün bunların arasında, eee, mesela, seni, hani, “Bu kararları almakta zorlanıyorum.” dedin ya, ne zorluyor aslında? Mesela, spora gitmek senin için, eee, keyifli bir şeyse seni onu gitmekten alıkoyan ne oluyor, mesela? Neden zor karar veriyorsun, eee, spor için dışarı çıkmaya? Üşeniyor musun, başka bir şey mi önüne geçiyor?
Hı hı. Evet. Doğru. Evet, doğru. He he. Döy Hı hı, ya, şöyle ki, ııı, aslında üşenmekten de ziyade, ııı, günün ortasında olduğu için, yani, akşam saatinde de olsa fark etmez bu arada, eee, zamanı çok böyle düzensiz harcıyormuşum gibi geliyor. Herkesle birlikte aynı zaman diliminde yaşıyorum ama, eee, şu an kendime göre çok fazla iş biriktirmeye çalışıyorum. Yani, benim, eee, spora gidip gelmem demek, 1 saat yolum, yani, 1 saate gittim geldim, olduğum konuma geri dönmem. Aynı şekilde oraya gittim, eee, giyindim, eee, işte, sporumu yaptım, üzerimi değiştirdim, çıktım, o da 1 saat. Nereden baksan 2 saatim demek spor benim günümün içinde. E, zaten bunun dışında ofise gitmek, geri gelmek, bu bir zaman alıyor. Çünkü, evet, sabah belki ofise gitmek durumunda değilim, böyle bir zorundalığım yok ama günün belli bir saatinde benim ofise uğramam lazım. Evden çıkıp ofise dönmem de 1 saat. Benim evden toparlanıp giyinmem, mesela, onu da unuttum. Eee, sen böyle benim, eee, maddelerimi sayarken fark ettim. Kıyafet konusu mesela, ne giyeceğiz? Bu bile o kadar, hani, böyle bir şey ki, eee, ama tabii öncelik olarak, eee, o günle ilgili, eee, biraz daha, hani, kumaş pantolon, biraz daha resmî şekilde giyiniyorum, eee, ama gün içinde tabii spor kıyafete dönüyorum diyebilirim.
Hıh. Evet. Anladım. Evet. Hımm. Haklısın. Hı hı. Anladım. Hımm. Evet. Anladım, anladım. Şimdi aslında, hani, günün büyük bir kısmını, işte, yolda harcarım, işte, günün ortasına denk geldiği için günümü bölüyor falan diyorsun. Öte yandan yataktan çıkma saatinin biraz geç olduğunu da söyledin. Şimdi 10.00'da uyanıp 10.30'a kadar yatakta, işte, belki sabah, ııı, gerilme gerilme hareketleri ve esneme hareketlerini yaptıktan sonra, işte, telefona bakıp aslında günü nasıl planlayacağına karar verdiğini söyledin. Yani, "E-postalarıma bakıyorum, öncelikli bir şey var mı, işte, ne bileyim, evden mi çalışmalıyım, ofise mi gitmeliyim?" Belki gelen e-postalardan böyle kararlar veriyorsun. Şimdi bu güne başlamak, erken başlamak aslında, ııı, senin gibi yoğun insanlar için iyi bir çözüm olabilir. Yani, güne 10.00'da değil de, eee, 08.00'de başlamak, biraz o uyku düzenini aslında buna göre, ııı, yeniden tasarlamak sana en azından 2-3 saat kazandırabilir ve belki o sporu sabah saatlerine çekmek, ııı, ve böyle artık üşenmeyeceğin, ııı, sabah bir kere çıkıp evden sporunu yapıp gelip duşunu alıp iş kıyafetlerini giyip ona akşamdan karar vermek, işte, çıkartmak, dolabın kapağına asmak ya da, işte, varsa bir ütü masasının üstüne bırakmak gibi. Biraz oralarda aslında günü, eee, 1 gün önceden tasarlayıp ona göre sabah erken kalkmak, ııı, ve spor gibi yapıp kurtulacağın, eee, ve böyle gün içerisinde seni bölmeyecek aslında etkinlikleri sabah erken saatte biriktirmek ve günün geri kalanını aslında, "Evet, çok zamanım var artık, ister ofise giderim ister evden çalışırım, ııı, zaman bana kaldı." gibi böyle bir bütün zaman görebilmek iyi gelebilir mi acaba sana?
Doğru. Hı hı. Evet. Doğru. Evet. Hı hı. Doğru. Yani gelebilir hatta çok mantıklıymış. Aslında çok basit bir, eee, tavsiye gibi gözüküyor ama değil. Çünkü benim hiç aklıma gelmemişti. Ben biraz şey gibi düşünüyordum; hani 08.00'de kalksam ne olur, 06.00'da, 10.00'da kalksam ne fark eder? Çünkü hani, eee, günlük ayakta kaldığım sürem aynı diye düşünüyordum, yani 10 saat, 15 saat, ne kadarsa, herkeste aynı saatler boyunca ayaktayım gibi düşünüyordum ama tabii bu günün verimini galiba çok ciddi düşürüyor. Çünkü, işte, öğlen gittim, geldim, gözümde çok fazla iş büyüyor. Eee, aynı şekilde de akşam, eee, evet kaçta kalkarsam kalkayım, evet belki aynı saatte ayaktayım ama, eee, akşam ben de insan, eee, saatlerinde, yani insanların mesai bitimi saatinde ofisi kapatıp geliyorum. Hadi taş çatlasın benim evde olma sürem 18.30'dur, yani 19.00'u görmez bile. Dolayısıyla, eee, 10.00'da kalkınca benim mesai saatlerim de çok çabuk bitmiş oluyor ve günü biraz, böyle, verimsiz geçirdiğimi hissediyorum galiba bu noktada. Akşam eve gelince, tabii yapılacak bir sürü iş var ama, eee, senin söylediğin şey çok doğru; her gün temizlik yapmaya gerek yok. Bunu 3 günde 1 bile yapmış olmam, eee, pek çok şeyi ortadan kaldıracaktır ve, eee, çok kısa sürelerle 3 günde 1 yaptığımda gerçekten böyle haftalık bir temizlik hâline gelmiş olabilir. Eee, bu da benim çok işime yarar. Eee, ben böyle düşünüyorum, neden olmasın diye düşünüyorum ve denemek istiyorum açıkçası.
Yo. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Tabii. Elbette. Güzel. Harika çok sevindim bunu denemeyi n istemene çünkü bu büyük olasılıkla hayatını çok kolaylaştıracak. Bir de, böyle, son şeyi de söyleyebilirim; yani gerçekten, hani, önceliklendirmede zorlanıyorum dedin ya, "o gün ne yapılmazsa senin hayatın zorlaşır?" gibi bir soru sorarak güne başlamak, eee, karar almanı kolaylaştırabilir. Bugün şunu yapmazsam yarın kötü olur, bugün bunu yapmazsam kendime kızarım, eee, sorumluluklarımı yerine getirmemiş olurum gibi. "Bugün ne yapmazsam kötü olur?" sorusunu sorarak da bu kararların da önceliği belirleyebilirsin diye düşünüyorum.
Ha ha. A! Süper. Ya, çok güzel bir tavsiye oldu. Çünkü ben bunu da düşünmemiştim, yani evet, bu bu şekilde daha kolay olabilir. Çünkü e, insan böyle karşısında 50 tane seçmesi, geçmesi gereken zorluk ve karar olduğunda, eee, bu soruyu kendi aklına hiç getiremiyor ama şu an ben bunu, eee, kulağıma küpe yaptım ve gerçekten bunu artık deneyeceğim. "Bugünün mutlaka olmazsa olmazı nedir?" diye önceliği belirlediğimde zaten diğerleri de kendi kendine, eee, otomatik olarak yerini bulmuş olacaktır diye düşünüyorum ben de. Eee, gerçekten verdiğin tavsiyeler benim için çok güzel, hepsi çok işe yarar. Özellikle bu soru, eee, gerçekten benim için çok kilit bir soru oldu.
Evet. Harika. Süper. Evet. Çok doğru. Çok sevindim öyle hissetmene. O zaman sana böyle kolaylıklar diliyorum. Kendine çok iyi bak.
Teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.